Ich was hast du denn für 'ne Option? Da „Nein“, zu sagen? Zu sagen: „Hey, ich bin in dem selben Bereich oder in ähnlichen Bereich selbstständig. Du, ich muss leider kündigen, ich nehme das Geld nicht und die Schulungen nicht in Kauf.“ Also, das ist ja ne, das das macht ja keinen Sinn. Ähm, äh i
<laughs> Nein. Und also, deswegen habe ich dann auch einfach gesagt, ich, äh, tarne das jetzt Ganze. Für die Familie sieht's so aus, als ob ich 'n Job habe, 'n Festen und für mich, äh, mein in meinem Kopf, äh, ja, ergibt das alles irgendwie auf 'ne andere Art und Weise Sinn.
Ja, und
Alle sind glücklich. <chuckles>
Ja, genau. Und das ist eben das, was ich so toll finde eben, dass du damit, ja, wie du grade auch schon gesagt hast, 3 Fliegen mit einer Klappe schlägst. Ähm, du minimierst dein dein Risiko. Wie läuft das in der Selbstständigkeit? Ist es schon so, dass du jetzt aber auch froh bist, das Geld da nebenbei aus der Angestelltentätigkeit zu haben oder ist das eigentlich